よく言われる三日坊主っていう言葉があると思うんですけれども。
はい。
あの、私、3日も <chuckles> 続かないことが続けられないことがほんとにほとんどなんで、それが <laughs> ほんと情けないんですけれども。あの、実は、あの、10-10月ぐらいかな、今年の10月ぐらいに、それまであの、あの、そんなにこう定期的ではなかったんですけど、あの、そこここで、あの、大学の授業を受けてたんですね、オンラインの。
ああ、そうなんですね。うーん。<laughs> はい。 ええ。 あ、すごいですね。はい。
うーん。なんかこう、私、あの短大卒の資格しか、今のところなかったので、あの、とりあえず4年卒業のね、あの、ね、学位を取りたいかなと思って、あの、オンラインでしばらく取っていたんですけれども
はい。 ええ。 ええ。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
はい。 ああ。 はい。
うーん。なので、あの、大学の授業はとりあえず今んとこもう、一回辞めて、あの、その代わりにもでも、やっぱり大学の授業を取ってた理由としては、こう、頭脳を、こう、脳みそを、こう、か活性化させていたかったっていうのが、とりあえず理由にあって、やっぱり、こう、うん、あの、ね、高齢化していくんで、自分も年取っていくんで。
はい。 ああ。はい。 ええええええ。はい。
うーん。だから、勉強の代わりに、どんなことで、こう、脳の活性化をし続けていけばいいかしらって思った時に
ええええ。
ま、とりあえず日記とかつけて、ね、感謝日記みたいのつけていったら、こう、良い脳の良い部分が刺激されそうだからちょっとやってみようって思って
はい。 ああ。はい、確かにそうですね。うーん。
はい。って思ったんですけど、とりあえず1日で終わっちゃったんですよ。
ああ、そうなんですね。それは早すぎますね。<laughs>
<laughs> ですよね、ほんとは情けない話なんですよ。<laughs>
はい。 ええ、なるほど。<laughs> うーん。
うーん。でもね、ほんとに、これ、続けたいんですけど、なんかこう、ほんとにこう、習慣にできるコツっていうか、何どうやって、こう、習慣づけたらいいのかしらって思うんですよね。
はい。 はい。 あ、なるほど。もうね、確かに、あの、その感謝ノート的に書くのはね、ほんとにこう、あの、良いこと、ま、日々を、こ、ちょっと潤してくれる良いことだってはね、思うんですけれども。あの、ね、どういう形の、あの、何て言うんでしょう、媒体を選んだんでしょうか？そのダイアリーとして。
うーん。 はい。 うん。 うん。 あの、ほんとに媒体というか、ほんとにノートとか、ほんと紙のノートと、あの、普通のペンで、ペンは、でも、やっぱり、ちょっと、あの、書きやすいような、自分が好きな感じの、こう、ジェルペンみたいのがあって、それをちゃんと形だけは、はい入ったんですよ。ちゃんとペンも用意して、ちゃんとノートも用意して
はい。 はい。 ええええ。 はい。 ああ、はい。 はい。ちなみねはい。
なのに、いっページ。<laughs>
ちなみに、そのノートは普通のノートですか？それとも、その日記用の何かノートだったりとかしますか？
うん。 それはね、あの、人に昔頂いた、なんか、からくりノートみたいな感じで、なんか、裏表紙からも、おぼおもてびょうびょうしからも、なんか、どっちからも書けるみたいな感じで、なんか、こう、うん、ちょっと変わった、ほんとに日記っていう感じでデザインされたノートではないんですけれども、ま、こ、ちょっとこじゃれてるし、ま、とりあえず日記にも、ま、なれるなるよなみたいな、普通のノートではあるんですけれどもね。
ええ。 はい。 ああ、なるほど。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 うーん。 はい。
うーん。
で、そのノートはご自分がちょっと愛おしく思えるような感じのノートではあるんですね？
うーん、ね、でもね、やっぱ人にもらったものなので、自分の趣味では買ったわけじゃないので、そう言われると、そんなに好きじゃない感じかもしれないです。
<laughs> はい。 ええええええ。はい。 <laughs> そうですね。まず一番最初に、その、ね、これからちょっと長い間お付き合いしていこうと思ってるノートですので、日記ということは。あの、是非、こう、ご自分が愛おしいと思う、あ、めちゃくちゃ可愛いとか、あ、すごいこれいいなって思えるようなノートをまず1冊用意していてだくのがいいかなと思うので、是非、まずノートを新たに買いに行くことをお勧めします。
うん。 はい。うん うん。 うん。 あ、うん。 なるほどね。私それちょっと全然考えてませんでした。ほんとに。うーん。ああ、でもそうだうん。
はい。ま、どうでもいいノートだと、どうでも良くなっちゃうんですね。<chuckles> はい。はい。<chuckles> なので、ちょっとね、気に入ってるノートに書き始めたら、それでそれが終わってしまうっていうのは、恐らくちょっと悲しくなると思うので、で、それはなんかちょっとこうね、見てても触ってても、自分がちょっと嬉しくなるような、ちょっとお気に入りを探していただくといいと思います。
そうですよね。今みたいに。<laughs> うん。 うん。 それは考えてませんでしたね。あら、それは、うん、もうほんとにそれはとってもありがたいアドバイス。是非、是非やってみます。うーん。
はい。 はい。 はい、是非やってみてください。で、ノートの形も、例えば、そのね、1ページ広々としてるのも、もちろんいいですし、それがもしご自分が、もうほんとに思ったことをすらすらと書くんだったらいいんですが、もし、とりあえず短い言葉から、もう日々続けたいっていう、なんかこう、目的が逆にあるならば、あの、ほんとに日記形式のものを、こうね、日々のこう、日付を書いていくのもいいのかなと思うので、それは、もうちょっとご自分の目的に合ったものを用意されるといいかなと思います。
うーん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 なるほどね。あとあの、なんかこう、時間とかってなんかアドバイスあります？なんか毎朝同じ時間につけるよとか、あと夜ん夜つけた方がいいよとか、なんか、こうなにか、日記つける人って何時ぐらいにつけてるのかしらと思うんですけどね。
はい。 <giggles> そうですね。なんか、あの、2つの方法が多分あると思うんですが、その日のうちの1日を、こう、モチベーションを高くするために、こう、今日やることとかを、こう、書きたい場合は、もちろん朝なんですが、基本的な日記の概念としては、やはり夜寝る前に、ほんとにベッドに入りながらとか、外に、そこで、もうほんとに、こう、あの、もう布団に入ってでもいいので、その時に、今日一日を振り返って、あのあったこととかを書くのもいいのですが、例えばおっしゃった通り、今日感謝したことを嬉しかったことを3つ書こうとか、何も書かなかったとしても、そこだけは3つ書こうとかって決めておくといいかなと思います。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、なるほどね。なんか私、多分、ほんとに、こう、自分の人生の中で、ほんとにもう、いい年になるのに、日記って、付けたのって、小学校以来。ほんともう、3、40年ぐらい前に、1度ぐらい付けてたぐらいなんですよ。なんか、やっぱり、こう、やっぱり感謝日記って言うのが、ほんとに心にいいみたいな事をどっかで読んだ事があって。なので、ちょっと興味があるんで、ほんとにやってみたいっていうのがあるんですけど、ほんとにどっから始めていいのかっていうところが、ちょっと、躓いてたんで。あの、とてもありがたいです。確かにね、ノート自分の好きなようなノート買って。
ええ。 はい。 ええ。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 はい。 はい。 ええ。 はい。
ワクワクしますもんね、それもね。
そうですね。それがね、ちょっとベッドサイトとかにあると、なんか、こうね、寝る時のリラックスした時点で、好きなものを手に取るって言うのは、凄くいいんの、あの、事に何て言うんでしょう、いい脳波が出ると思うし、ちょっとリラックスすると思うので
ううう、うん。 うん。 うーん。
それがいいかなと思いますね。で、基本的に、ね、本当さおっしゃった通り、あの、日記が付けられる人と、付けられない人って、もうほんとに大きく分かれると思うんですね。も、<laughs> もう性格ですね、あれは、私が思うに。好きか嫌いか、あと性格だと思うんですが、なんだ。
<laughs> 何なんでしょうね、その差って。 あん。 うーん。 のう。
ただ、あの、ね、やっぱり、目的を持って始められる方が、あの、ね、ふそうやっても、ただ単純に続けられなかった方で、続けられる方は、そこが大きいと思うので、ね。その、おっしゃってる事が、そのね、なんか、やっぱり感謝ノートがいいって聞いたっておっしゃってるので、まあ、3つとかね、あの、って言う事をするって、言う事の他に、もう、今日あった事とかをつらつら書くのは、もう、逆に、あの、つまらないので、その、ねはい。<laughs> はい。そっちにね、<laughs> はーい。でもね、あのねん、例えば3つを書いたら、その3つに付随する自分の気持ちだとか、あの、それこそ、今日会って、すごく自分が嫌だった事とか、どうして私、こうやって思っちゃったんだろうとか、そういう自分のなんか、ほ何てことはない気持ちを書くと、嬉しかった事はより嬉しくなるし、嫌だった事は書いてるうちに、なんか自分の中で「ああ、でも、こうすれば良かったのかな」とか「別にそこまで思わなくて良かったんじゃないのかな」っていう、こう、なんか発見にもなると思うので、自分の感情を、ええ、書かれることをお勧めします。
うん。 うん。 うん。 うん。 そうなんですよね。<laughs> ありがとうございます。それ言ってくれて。<laughs> うん、うん。 うん。 うん。 うん。 なるほどね。 ですよね。だって他にそういう機会あんまないですもんね、自分のこう、かん感情と向き合うとかって。私はないので、なんか、うーん。この日記とかつけるっていうことが、そういう機会にね、なっていけば本当に、本当に嬉しいんですよ。なんか、うーん。なんか普段結構頭ん中で色々考えてるけれども、それをこう文字に出してて書いたりとかってこうしないので、ずっとなんか混乱している感じになっちゃってるんで、頭ん中が。
はい。 ええ。 はい。 あ、はい。うん。 ええ。 はい。 ええ。 はい。ね、そうなんですよね。なので本当にもう今日はあの人あったまきちゃったでも何でもいいので。書いて。そう、なんか一日の嫌なこととか一日のなんかこうね、体とか脳に溜まったことをまずそこで吐き出して、また寝て、新たな一日っていうの意味でもいいのかなと思います。
うん。 うーん。 うん。 いいですよね。なんかリセットするみたいなね。ああ。私本当それが多分今、ん、自分にとっても必要なんだと思うんですよ。なんかこう頭の中を整理して、そしてこう感謝日記をつけることによって、あの、なんだろもっと自分の、なんだろう、思考をもうちょっとこういい風に持っていくっていうか。だからもうとってもなんかすごく役に立つアドバイス、も本当にいただけてとってもありがとうございます。
はい。 あ。 うん。はい。 はい。 ええ。 うん。 あ、いえ、とんでもないです。なんかね、今日一日ののことを書くだけじゃつまらないので、ね、な人によっては日記にあのニックネーム付けて、そこに語りかけながら、話しかけながら書く人もいるので。はい。
うーん。 ああ。 あ、私もそうしよ。ペットのように、<chuckles> 何々ちゃんって呼ぶ呼べるような、になんか、に日記を買ってみたいと思います。うん、どうも本当にどうもありがとうございました。
はい。 はい。はい。 いえ、こちらこそ、今度こそ続くように祈ってますので頑張られてください。
はい。ぜひやります。ありがとうございます。
ありがとうございました。